Ну, это может быть и совсем другое, но всё равно вы возвращались на это же место, где можно не только с родителями, э, воспоминания.
Но мы не приезжали с друзьями, вот, к озеру. Мы не ездили туда. М-м. Это просто вот мы в лес
А, к озеру приезжали. Оно далеко находится? Идти далеко до него? Сколько времени?
Ну, это только на машине как бы, пешком. М, это на машине, вот, нужно заехать в лес, там, ехать-ехать-ехать, и ты приезжаешь к этому озеру. Вот. А лес на самом деле как бы был очень большой, очень. И, ну, заблудиться в нём <chuckles> очень легко на самом деле тот, кто не знает леса. И так как вот мой папа, я ж тебе говорила ранее, то что он знает лес просто как свои пять пальцев. Да. И вот с ним мы не боялись. Он везёт нас куда-то, везёт. Вот тут я ёлки садил, вот тут я там грибы собирал, а мы с мамой только слушаем истории. И могли вот так вот по лесу на машине как бы ездить долго. То с друзьями
А. Понятно. Мгм. Это хорошо, да. А у вас не не было историй, что, может быть, папа всё-таки хоть 1 раз, но терялся? Рассказывал, как вести себя в лесу, если потеряешься? Что т нет, не было таких ист
Нет. М-м. Нет, мы никогда вот с папой, мы никогда не терялись. И мы, в принципе, далеко И вот когда мы уже, там, выбирали какую-то полянку, так сказать, где собирать грибы, да, мы далеко друг от друга не уходили. Мы всё равно как-то рядышком шли. И
Это хорошо. Вам повезло. Да. Но это правильно, да.
так ряд прошли туда, обратно.
Но вот, наверно, кто расходится, тот и теряется потом, а вы молодцы.